जी, देखिए मेरे हिसाब से आजकल के जो शो आ रहे हैं, वो देखिए एक तो मैं कहूँगा कि आप देखिए, जब मैं छोटा था तो लगभग 10 साल पहले की बात हो गई जब तक मैं शो देख रहा था ग्रेजुएशन के टाइम। और देखिए 10 साल में चीज़ें इतनी ज़्यादा बदल गई हैं मैं कहूँगा कि डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो चुका है कि कहीं न कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं हमारे समय के मुकाबले में। और आजकल के बच्चे भी देखिए जो हमारी सोच थी उससे काफ़ी ज़्यादा एडवांस सोच के बच्चे आजकल आ रहे हैं और देखिए जो आपने पूछा कि आजकल के शो में ऐसी क्या चीज़ें नहीं आईं, तो देखिए जब मैं आजकल के शो देखता हूँ तो कहीं न कहीं मुझे एक चीज़ें लगती है कि आजकल के शो में जो है एक तो जो कॉमेडी वाली चीज़ें हैं, जो मतलब हँसने योग्य चीज़ें वो कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा कम हो गई हैं, और जो एक्शन और थ्रिल की चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं बढ़ती-सी जा रही हैं। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है उसे कहीं न कहीं थ्रिल चाहिए हर चीज़ में, उन्हें एडवेंचर चीज़ें की चाहिए एडवेंचर जैसी चीज़ें चाहिए तो इस वजह से जो आजकल के शो है वो कहीं न कहीं इसी म मतलब इसी चीज़ को दिमाग में रखकर बनाए भी जा रहे हैं। तो उसका प्रभाव देखिए दिखता भी है और आजकल के बच्चे देखिए जो आपने पूछा कि परिवार के साथ बैठते जैसे मैं बैठता तो, तो देखिए आजकल जब मैं देखता हूँ कि कहीं न कहीं अपने आस-पास के वातावरण में तो आजकल के बच्चे देखें टीवी तो मतलब मैं कहूँगा कि टीवी तो कोई देखता ही नहीं है, सब अपने फ़ोन में ही देखते हैं। और फ़ोन में भी खासकर देखिए मैंने देखा है कि बच्चे कुछ वेब सीरीज़ वग़ैरह आती रहती है। उन्हें देखते रहते हैं और जो नई-नई पिक्चरें आती हैं, खासकर हॉलीवुड की मूवीज़ देख रहे हैं देखिए बॉलीवुड की तो छोड़ दीजिए आजकल हॉलीवुड की देख रहे हैं क्योंकि उसमें थ्रिल, फाइटिंग और एडवेंचर ज़्यादा होता है। और माता-पिता के साथ बैठने वाली जो चीज़ है, देखने वाली उनके साथ, परिवार के साथ देखने वाली वो कहीं न कहीं देखें मैं कहूँगा कि गायब-सी हो गयी है आज के समय में। आज का बच्चा जो है आजकल के जो बच्चे हैं वो कहीं न कहीं अकेले सब चीज़ों को मैनेज करना पसंद करते हैं, जी।
अच्छा, अच्छा। हाँ, ये तो है। हाँ, हाँ। कम हो गई है, हाँ, हाँ। हाँ, ये तो है। हाँ, ये तो है। जी, जी। हाँ, ये तो है, हाँ। हाँ, बिल्कुल। जी, जी। हाँ, बिल्कुल। जी, जी। जी, ये तो है। हाँ, बिल्कुल, तो जैसे देखिए, अभी आपने जैसे थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जैसे जो आपके जो जो श जो टीवी शो आप देखते थे। उसमें जो आपके फेवरेट कैरेक्टर थे जेठालाल, तो क्या आपने कभी इन कैरेक्टर की या किसी और भी कैरेक्टर की आपने कभी कोई एक्टिंग करने की कोशिश करी है, या मिमिक्री कुछ आपने बचपन में कभी कोई कोशिश करी है जब आप देखते थे अगर आप कुछ बताना चाहें तो?
जी, देखिए बचपन में मैंने एक बार कोशिश करी थी कि मतलब जेठालाल जो है ना, वो डांस एक जो हमारी गर्दन होती है तो गर्दन को हिला के काफ़ी अच्छा डांस करता है, वो जब भी करता, तो वो वाला स्टेप मैंने करने की देखिए अपने बचपन में कई बार कोशिश करी और मतलब आज भी जब भी मुझे वो याद आ जाता है कभी भी तो मैं उसे कोशिश ज़रूर करता हूँ। लेकिन देखिए, वो स्टेप जो है मेरे से आज तक नहीं हो पाया और मतलब मैं शीशे के सामने खड़े होके भी देखता हूँ तो कहीं न कहीं जो जिस परफेक्शन के साथ और जिस स्टाइल के साथ वो जेठालाल करता है ना वो शायद ही कोई कर पाएगा तो वो चीज़ देखें मैंने कई बार कोशिश करी, लेकिन वो मेरे से हो नहीं पाई आज तक भी, जी।
अच्छा, अच्छा। ओहो! अच्छा, अच्छा। हाँ, अच्छा। ओह! अच्छा। हाँ। ओह, अच्छा, अच्छा।